ده أنا ه ده أنا هاقول لَك الكبيرة، يعني ساعات يعني إيه مش مشروع آه والله يعني أنا بقى يعني إيه، جات جه عليَّ وقت كده قلت أنا خلاص عايز أغيَّر العربية، ماشي. فقُلت خلاص أنا محوش قرشين، يعني ناقصين بس يا دوب كده 20، 30 ألف جنيه وخلاص هاغيَّرها. رُحت داخل جمعية وتمام ومضبطها وجاي أقبض الجمعية راح الدولار اتعوم، فاهم؟ العربية نطت نطة بنت لذينة تمام؟ قلت إيه ده؟! إحباط، إحباط ما لهوش حل يعني إيه، خلاص الواحد مرتب نفسه إن هو دخل جمعية وهيبتدي يغيّر العربية ويطلع طلعة لقدام، تمام. قُلت خلاص ما فيش ما فيش مش مافيش مشكلة.
إمم، احكِ لي. إمم. إمم. تمام. يا نهار! <laughs> امم. يا نهار! ده دايمًا دايمًا الموضوع ده بيحصل قبل ما بتاخد ال الفلوس بفترة صغيرة جدًا، بحيث إن هو أنتَ تفضل كأنك بتاخد الأمل شو وتفقده <giggles>
آه، يعني <giggles> أنا عايز أقول لَك يا ريت بفترة صغيرة، ده أنا استلمت الفلوس النهارده، تمام، وبُكرة رايح أشتري لقيتها نطت يعني نطة كبيرة، تمام. طب بلاش يعني، آآ، يعني بجد اللي حصل معايا مش ممكن يحصل مع حد! آآ، الكلام ده كان 13، تعويمة 13 حلو؟ قلت خلاص ه هاكوّن هاكوّن قرشين تاني و والدنيا تبقى حلوة ومش مشكلة وأواكب الأسعار اللي عليت دي وأغيّر العربية. جات في 15 تعويمة تانية، قُلت لا ده ما مش مكتوبة مش مكتوبة لي بقى، ده أنتم جايين أنتم عاملين القرارات دي علشاني والَّا إيه؟! <giggles> تمام. ما غيرتهاش لغاية دلوقتي، يعني من 13 لغاية دلوقتي ما غيرتهاش <giggles>
امم. إمم. <giggles> آه. إمم، طب وعملت إيه بقى؟ يا نهار! <chuckles> امم. إمم. <giggles> مستقصدينك، امم <giggles> طب طب فكرت مثلًا ياه! <giggles> من ساعتها من ساعتها بيعوموا الدولار شكلهم. <chuckles>
<giggles> آه، ما ما قدرتش أ دي من الحاجات اللي هي ما قدرتش أواكبها أو ما قدرتش إن أنا أخش فيها أو أجازف أو إن أنا ألزم نفسي مثلًا بدَين أو حاجة لأن بتزيد العملية يعني. من ناحية بقى ال المشروع أو كده يعني خليني أقول لَك من ناحية المشاريع أو كده، لأ، ما باخاطرش إن أنا لو معايش فلوس، ما باخاطرش إن أنا أخش مشاريع، غير لما يبقى معايا الفلوس بتاعتها كاملة.
إمم. طيب متلًا إمم.